Ah, okey, ningún problema. Después, la otra idea estaría como, eh, un regalo por separado. Eh eh sería bueno, tal vez, a que a tu mamá le pudieras regalar, me comentaste que le gustan las flores, lo único que no entendí, si ella le le gusta ocuparse de jardinería o solo las flores en generales. Eso en realidad quería sacarme la duda. Okey. Okey, perfecto. Porque podrías regalarle un nuevo set de jardinería, eh, a tu mamá. Y a tu papá, justamente como lo habías mencionado, cuando me comentaste lo de la parrilla, que le encanta, podría regalarle podrías regalarle un nuevo set de cuchillos para la parrilla. Entonces, eh, ahí habría que ver como, obviamente, el presupuesto, si entra o no, pero me imagino que que sí. O sea, que sean de buena calidad o no sé, tal vez que no tengan muchos instrumentos para que les puedas regalar a los 2 eh, algo que sea bueno, obviamente, y que puedan utilizar. Que disfruten, sobre todo, eh, del hecho de los hobbies de ellos, o igual de las actividades que que a ellos les gusta.
Ujú. Mm, sí, jardinería. Le gusta la jardinería. Ujú. Claro. Ujú. Sí, sí, sí, totalmente. Mm, por cómo me lo vas, eh, planeando, igual es muy balanceado. Eso es lo que me gusta de los 2, que que cada quien va a tener algo que les gusta, algo de de sus hobbies también. Pero la primera idea es que me encanta, es como que le les puedo reservar en uno de esos restaurantes que que me comentas porque sí, efectivamente, aquí hay en la ciudad donde vivo más, eh, más bien. Y sí, para Año Nuevo o para o para el siguiente mes también, porque sí sé que hay algunas que son así, eh, de alta demanda, así que. Y además es muy accesible. Ajá. Es muy accesible, la verdad. Ujú. Así que me encanta más la la primera idea porque es como que lle eh, llega Nochebuena, que nos reunimos a dar ya los regalos y todo, y en eso decirles de que: "Ah, es que tienen reserva para para este restaurante". Y yo creo que les va a encantar también. Ajá, que tanto les encanta ir.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Eh, obvio. Sí, sí, habría que exacto, habría que, con tiempo, organizarse. Ujú. Ajá. Exacto. Saben tener tarjetas. Saben hacer como tarjetas, eh, justamente para tener como un regalo, entre comillas, físico, porque igual una invitación es física en el momento en el que vas en el restaurante. Pero la reserva la mayoría de las veces no lo es, entonces, eh, podrías buscar, eh, una tarjetita para regalarles como la reserva ahí físicamente. Así puedan tener también como el gesto de cambiar regalo y guardar también tal vez la reserva como recuerdo de una experiencia que han hecho juntos y todo lo demás.
Ujú. Claro. Sí.